Trời ơi! Dạo này á, mình cảm thấy mình khó ngủ cực kỳ luôn á. Mình cứ ngủ, chợp mắt được một xíu á thì mình lại thức à. À, thậm chí là có những ngày á, tới 2-3 giờ đêm mình mới ngủ được và sáng dậy mình cảm thấy nó rất là mệt mỏi khi mà mình đi làm luôn á. Ừm, không biết là có phải là do mình suy nghĩ quá nhiều về công việc không? Tại vì đợt này á, công việc của mình nó không có được ô kê nè. Mình á thì mình làm vị trí team lead ở một cái công ty á nhưng mà, ờm, chạy doanh số hàng tháng á, nhưng mà cái tháng này thì cái team của mình nó chạy dở lắm, thành ra á là mình cứ phải họp liên tục à. Cảm giác nó rất là áp lực và stress luôn á, ờ, đêm về mình ngủ không được luôn á, bây giờ mình không biết phải làm sao để mình có thể ngủ ngon mỗi tối nữa.
À. Ừm. Ồ, vậy hả bạn? Ừm. Ừm, rồi. À. Ừm, rồi. Thì bạn đang gặp phải cái vấn đề là lo lắng và mất ngủ vì suy nghĩ về công việc hằng đêm, đúng không nè?
Đúng rồi, mình đang suy nghĩ rất là nhiều về công việc, à, hiện tại của mình luôn đó.
Ừm, mình sẽ có một vài lời khuyên cũng như một vài giải pháp để bạn có thể giảm bớt cái sự lo lắng này và cải thiện giấc ngủ về đêm luôn nha. À nhưng mà trước tiên á, thì mình cần biết thêm một vài thông tin về bạn trước đã, thì bạn cho mình hỏi á là cái tình trạng này nó kéo dài bao lâu rồi và, à, nó có xảy ra thường xuyên hông?
Ờ, nó kéo dài khoảng tầm hơn 1 tuần nay rồi, tại vì bây giờ cũng là thời điểm mà cuối tháng đó, cho nên là thành ra là số của mình á nó hiện hữu rồi, mình, ờ, có đạt được số hay không hay là không đạt được á là mình trước đó á khoảng tầm 1 tuần là mình đã nắm chừng được rồi. Cho nên là suốt 1 tuần vừa rồi á mình cảm giác rất là áp lực trong công việc luôn, thậm chí là mình về mình ngủ á, chỉ khoảng chừng được 1-2 tiếng mỗi đêm thôi à, rất là khó chịu luôn đó bạn.
Ừm. À, đúng rồi. Ồ. Ừm. Ồ, bạn ngủ cũng rất là ít ha! Vậy thì, gọi là, bạn thường lo nghĩ và vào những cái lúc nào trong ngày á, à là lúc trước khi ngủ hay là lúc làm việc hay là thậm chí là lúc, ờ, gọi là, tỉnh lúc tỉnh d tỉnh ngủ lúc giữa đêm đó thì bạn lại suy nghĩ về nó?
À, chắc dạo gần đây á, mình nghĩ công việc quá là nhiều luôn á, ờ, ban ngày mình cũng có suy nghĩ nè, tại vì ban ngày trên công ty mà mình vùi đầu vào cái công việc luôn á. Thậm chí mà trong tuần vừa rồi mình họp chắc phải, ờ, 6 ngày thì hết bảy bảy lần mình họp rồi đó, tức là có những ngày áp lực đến đến mức á là sáng họp cái xong rồi chiều ông sếp lại gọi lên, rồi họp tiếp. Đó, mà họp nè họp với sếp xong đó, rồi xong rồi về lại chỗ rồi xong bắt đầu là gọi team lên họp, và gọi team lên họp á thì lại phải chỉ điểm từng người để mà, ờ, nhiều khi mình cũng không muốn gọi cái từ, gọi là, la mắng đâu, nhưng mà mình cũng có một số cái lời, à, nó nói nặng hơi nặng cho cái như những cái người nhân viên của mình á, tại vì mình cũng khá là áp lực, và những cái người nhân viên mà làm, ờ, cho cái số của team nó bị kéo xuống á, thực sự á mình cảm thấy là họ chưa có làm được cái năng lực của người ta theo đúng cái năng lực của người ta á, cảm giác làm hời hợt quá cho nên thành ra mình rất là bực mình luôn. Và kể cả về ban đêm luôn, mình về á mà mình cứ mở những cái báo cáo ra, những cái report ra để mà mình xem nè. Rồi mình xem nhân viên mình bị, à, vấn đề ở chỗ nào nè, và bạn nào đang bỏ số, bạn nào, gọi là, đã có thể khả năng là kéo team được, để mình có thể đưa ra cái chiến lược cho nó phù hợp á. Thành ra là, ờ, kể cả ban đêm mình cũng phải suy nghĩ và ngay cái lúc mình ngủ luôn mà mình cũng không có an tâm nữa. Cho nên á là cái việc mất ngủ nó kéo dài hơn 1 tuần nay rồi đó bạn.
Ừm. Ừm. À! Ừm, căng thẳng ha. Ừm. Ờ. Ừm. À, đúng luôn rồi. Ừm. À! Ừm. Ừm, rồi, vậy là bạn thường, gọi là, phải suy nghĩ về công việc ha, vào mọi lúc trong ngày luôn. Vậy thì bạn đánh giá là cái mức độ mất ngủ của bạn ra sao vậy? Nó chỉ đơn giản là khó đi vào giấc ngủ, tỉnh giấc giữa đêm, hay là ngủ được nhưng không sâu, hay là hông ngủ được luôn?
Ờ, mức độ chức mất ng giấc ngủ của mình hả? Nếu mà mức độ giấc ngủ của mình nó nó thuộc cái dạng, gọi là, khó ngủ đó. Tại vì, à, thực ra trước đó mình cũng khá là dễ ngủ đi, nhưng mà có đợt này cái số của mình nó không có được, ờ, tốt á, cho nên thành ra mình hơi khó ngủ, bởi vì mình quá đang lo âu về cái công việc của mình thôi.
Ồ! Vậy hả? Ừm. Ờ. Ừm, rồi vậy là cũng cũng một vấn đề ảnh hưởng rất là lớn đến giấc ngủ ha. Vậy thì hông biết trước đây bạn đã thử cách gì để có thể cải thiện cái vấn đề này chưa, và nó có mang lại cái đến cái cho bạn cái hiệu quả tích cực không?
Mình á thì cũng á thử một số cách rồi. Giống như là ở trên mạng người ta hay nói á, mỗi lần mất ngủ á thì cố gắng á trước khi ngủ nè, à, đi ra cái chỗ nào có không khí trong lành nè, rồi ngồi, ờ, thiền tịnh lại và hít thở thật sâu nè, để cho cái đầu óc nó thư giãn nè. Nhưng mà lật sự á mình đã thử rồi á, nhưng mà cái công việc nó quá là áp lực đi, thành ra đôi khi mình cũng muốn là thư giãn lắm á, nhưng mà, cứ nhắm mắt lại á là, ờ, nghĩ tới công việc, giống như là, kiểu, cái công việc nó đang ám ảnh mình lúc này vậy đó.
Ừm. À, rồi. Ừm, rồi. Ờ, vậy thì, ờ, cái mong muốn của bạn hiện tại có phải là, gọi là, ờ, giảm lo lắng để có thể cải thiện cái giấc ngủ đúng không nè?
Đúng rồi, cái việc của mình à cần bây giờ á là làm sao á để có thể bớt lo lắng đi, cái công việc của mình mình có thể gác lại một bên và mình có thể ngủ ngon hơn, bây giờ mình thực sự mình không biết phải làm như thế nào luôn á.
Ừm, rồi. Mình đã nắm được một vài thông tin của bạn rồi nha. Thì sau đây mình sẽ đưa ra cho bạn một vài lời khuyên để có thể cải thiện cái vấn đề lo lắng và về, gọi là, cải thiện cái vấn đề mất ngủ của mình nha. Thì đầu tiên á, là bạn nên xem xét cái thói quen và môi trường của bạn trước khi ngủ. Ờ, mặc dù là bạn, cái nguyên nhân chính của bạn của cái vấn đề mất ngủ của bạn á, là vì công việc, nhưng mà cái vấn đề về môi trường và thói quen trước khi ngủ cũng rất là quan trọng. Bạn nên xem xét những cái yếu tố khách quan trước, sau đó thì mới nên tìm đến những yếu tố chủ quan. Thì không biết á là bạn có kể có thể kể cho mình nghe sơ về một cái một vài thói quen sống trong môi trường của bạn trước khi ngủ được hông?
À, mình á, thì mình, ờ, cái phòng ngủ của mình nó cũng khá là đơn giản thôi, thì cũng giống như bao d ờ, bao cái phòng ngủ khác thôi, thì nó sẽ có giường, nệm nè. Mình, à, thì dùng sử dụng cái loại nệm, à nệm, à, cao su non á, cho nên thành ra nó nằm nó cũng khá là thoải mái thôi. Còn, à, khi ngủ mình sẽ hay thường xuyên là bật những cái bài nhạc, à, không lời đó bạn, để mà mình có thể dễ dàng mình vào giấc ngủ và giấc ngủ nó sẽ sâu hơn và người ta cũng khuyên mình là nên nghe những cái bản nhạc không lời á, để mà cái đầu, ờ cái não của mình nó sẽ được thư giãn khi mà ngay cả khi mình đang ngủ luôn. Đó, thì mình cũng, à, học theo một s cái điều đó để mà mình có thể ngủ ngon. Nhưng mà thực sự á là hồi trước á thì, ờ, mình cũng ngủ khá là ngon á nhưng mà chắc là có thể là do đợt này á là công việc của mình nó khá là, ờ, khó khăn cho nên thành ra là cái việc mất ngủ á, nó hoàn toàn là do công việc á, chứ hông phải là do cái phòng ngủ của mình đâu.
Ừm. Ừm Ừm. Đúng rồi. Ừm. À. Ừm. Thì, ừm, sau khi mà bạn có thể đảm bảo được cái thói quen trước khi ngủ bạn thực sự tốt rồi á, và cái môi trường trước khi ngủ bạn thực sự là tốt cho giấc ngủ rồi thì bạn có thể xem xét đến cái cách quản lý suy nghĩ và lo lắng của bạn nha. À, bạn có thể thử ghi chép nè hoặc là ghi chép những cái suy nghĩ hay lo lắng của bạn ra sổ để xem hay đọc lại xem là những cái điều đó có thực sự là, ờ, gọi là, đáng để lo lắng, đáng để suy nghĩ hông? Từ đó thể có thể giảm được phần nào cái sự lo lắng của bạn. Hoặc là bạn có thể giới hạn cái thời gian, gọi là, suy nghĩ, chọn cái thời cái thời gian làm việc á, bạn có thể đặt ra cho mình một khoảng thời gian từ 1-2 tiếng vào buổi đêm để bạn có thể thực sự thư giãn bằng các kỹ thuật thư giãn như là thiền định, hít thở sâu, nghe nhạc. Hoặc là bạn có thể xem các bộ phim, đọc các cuốn truyện để có thể thực sự thư giãn nha. Thì không biết là bạn đã từng thử ghi chép những cái suy nghĩ hay lo lắng của mình ra chưa? Hay là từng thử, ờ, gọi là, à, thư giãn bản thân trong vòng 1-2 tiếng chưa?
Ờ, mình á thì mình, ờ, có thử ngồi thiền định trong vòng, à, 15 phút trước khi ngủ, nhưng mà cái việc mà ghi chép ra giấy hoặc là ghi chép ra tài liệu á thì chắc có lẽ mình chưa đâu. Mình nghe khá là lạ đó, thì có lẽ mình sẽ thử. Nhưng mà mình nghĩ cái việc, à, ghi chép ra nũng có thể nó có hiệu quả đối với mình á, nhưng mà ngoài cái việc đó ra á thì không biết là còn cái việc nào mà có thể giúp ích cho mình, ờ, được, ờ, hơn nữa hông?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờ, và rồi, vậy thì bạn ngoài ra á thì bạn cũng nên lên một cái kế hoạch, một cái ranh giới giữa công việc và, gọi là, cân bằng giữa công việc, thời thời gian dành cho công việc và thời gian dành cho những yếu tố khác như là dành cho bản thân, dành cho gia đình nha. Thì bạn có thể lên kế hoạch tách rời cái thời gian làm việc và nghỉ ngơi ra, à, ví dụ như bạn quy định là chỉ làm việc đến 8:00-9:00 tối thôi chẳng hạn, thì đến sau đến 9:00 tối đi thì bạn làm gì cũng được, miễn là bạn không đụng đến công việc nữa để cho lúc đó cơ thể, tay chân cũng như đầu óc bạn cần được thực sự thư giãn, à, cũng như là bớt lo lắng để mà có thể dễ dàng vào giấc ngủ hơn nha. Ờ, thì không biết á, hiện tại thì bạn đang làm việc đến mấy giờ? À, và và và và, gọi là, bạn dành bao nhiêu thời gian để có thể thư giãn hằng ngày?
À, mình á thì, à, mình à, hồi trước á, thì, ờ, cái công việc mình tới 7:00 là mình ngưng rồi, nhưng mà đợt này á thì nó hơi căng thẳng, thành ra á là mình sẽ phải làm thêm giờ khá là nhiều. Ờ, dạo gần đây khoảng tầm hơn 1 tuần nay á thì mình làm khoảng tầm, à, tới 9:00-10:00 đêm không à, tại vì á ngoài cái giờ làm tại công ty nè, mình còn mang máy tính về nhà, mở những cái file ra để mà xem lại những cái bản báo cáo nè, xem những cái lời dặn dò từ sếp nè, và đôi khi là xem a, chắc chắn là mình sẽ phải xem lại cái vấn đề của nhân viên là cái gì để mình, ờ, ngày hôm sau mình có thêm có thể lên mình hướng dẫn lại cho nhân viên mình nè, hoặc là mình có thể phụ nhân viên mình trong cái việc mà kéo số lại cho team. Ờ, cho nên á là cái công việc mình, à, hơn 1 tuần nay nó kéo dài cho tới tận là 10:00-11:00 đêm luôn đó bạn.
Ừm. À. Ừm. Ờ. Ừm. Ồ, vậy là cái khối lượng công việc cũng rất, rất là lớn đó, thì bạn có nên xem xét giảm xuống? Có nghĩa là bạn cũng không cần phải, ừm, gọi là, bỏ gọi là, chừa một lúc, ví dụ như là, ờ, đến 10:00 thì bạn không làm nữa chẳng hạn, vì như vậy nó cũng rất là khó khăn khi mà bạn đặt mục tiêu á. Bạn có thể xem xét, đặt mục tiêu nhỏ thôi và giảm cái khoảng thời gian làm việc xuống, tăng cái khoảng thời gian để cho các bạn có thể chuẩn bị giấc ngủ như thư giãn lên. Ví dụ bây giờ bạn đang làm hơ trên 11:00 bạn mới bắt đầu đi ngủ chẳng hạn, đúng hông? Thì mục tiêu ban đầu có thể là chỉ là, ừ, đúng 11:00 là bạn có thể hoàn thành hết cái công việc đặt ra trong ngày, sau đó là bắt đầu những khoảng thời gian thư giãn cũng như là chuẩn bị cho giấc ngủ. Ờ, sau khoảng 1 tuần thì bạn mới bắt đầu tiếp tục hạ cái thời khoảnh hạ cái mức giờ xuống thành 10:30. Cứ như thế, cứ như thế đến khi nào bạn cảm thấy là bạn đạt được một một cái mục tiêu đủ để có thể sang để có thể dành cho cái giấc ngủ một cách tốt nhất nha. Ờ, ngoài ra đó, thì nếu như bạn cảm thấy, gọi là, cái tình trạng lo lắng và mất ngủ này kéo dài á, mà không thể nào giải quyết tự giải quyết được á, thì bạn có thể cân nhắc tìm sự hỗ thoại chêm nha. Ví dụ như là từ, gọi là, các chuyên gia tâm lý nè, hoặc là các ch chuyên gia về y tế giấc ngủ để xem là bạn thực sự đang lo lắng về cái gì, cũng như cái nguyên nhân và giải pháp đưa ra cho bạn để có thể bạn có thể ph ờ, cải thiện cái vấn đề của mình một cách ta nhanh nhất và hợp lý nhất nha.
À, vậy thì mình sẽ cố gắng thử những cái cách của bạn xem như thế nào. Giống như kiểu là mình cố gắng sẽ ngủ sớm hơn nè, ờ, cố gắng làm sao để bỏ những cái công việc, à, ra khỏi đầu mình trước khi mình đi ngủ đi. Và đôi khi là mình có thể viết ra giấy một số cái điều mà mình, à, à, đang suy nghĩ lo toan nè để cho mình có thể nhẹ nhàng hơn, ờ, cố gắng làm sao sắp x sắp xếp cái thời gian, thời lượng làm sao nó hợp lý hơn. Mình nghĩ những cái điều mà bạn, à, à, khuyên cho mình nó rất là hợp lý luôn đó. Mình thật sự biết ơn khi mà nói chuyện với bạn nè, và có những cái lời khuyên, góp ý, đã giúp cho mình, à, cảm thấy mình có động lực hơn, và cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn, đỡ lo lắng hơn cái công việc của mình á. Ờ, tối nay mình sẽ thử áp dụng xem nó như thế nào, có thể là mình, ờ, sẽ ngủ sớm hơn, ờ, tối nay xem như thế nào nha.
Ừm. À. Ừm. À. Rồi. Ừm. Rồi. Thì đó là những cái lời khuyên mà mình đưa ra á để bạn có thể cải thiện được phần nào vấn đề lo lắng và mất ngủ về suy nghĩ, về công việc nha. Thì bạn có thể thử từng lời khuyên, từng từng giải pháp, từng giải pháp một thôi, để xem giải pháp nào có thực sự phù hợp với bạn và đem đến cho bạn những cái thay đổi tích cực nhất. À, và nếu mà còn bất kỳ vấn đề gì cũng chư chỗ nào mà bạn chưa hiểu rõ đó, thì đừng ngần ngại mà hỏi mình nha, mình sẽ giải đáp tất cả cho bạn nha. Chào bạn nha!
Ô kê, cảm ơn bạn vì đã cho mình rất là nhiều lời khuyên bổ ích nha.
Bye bye!